Claro, también la parte financiera, lo cual es lo hace todavía más complicado. Pues, yo yo siento que ellos dicen: "Bueno, como tú vives ahí con ella, entonces encárgate". Imagínate. Entonces, me parece que no es correcto. Claro.
Mm. Okey. Claro, se Claro, como fácil, ¿no? Eh, tú te ofreciste y entonces ahora toda la carga, eh, es para ti. No, deberían, eh, primero reunirse también en cu en esa reunión o cuando conversen conversen de pronto hablar si o buscar si hay algunos recursos, ¿no?, locales o algún apoyo que haya disponible aparte de los cuidadores, eh, qué otras opciones hay en su ciudad, en su vecindario, para que se puedan ayudar así entre todos, ¿no? Pero de todas maneras como poner tu, eh, poner el pie adelante, ¿no? Tratar de poner el pie adelante y decirles, no como sugerencia, sino ya enfrentar la situación: "Okey, esto es lo que me está pasando, me siento ya ab abrumada en el buen sentido, porque no es ninguna molestia para ti cuidar de ella, pero yo sola con todo no voy a poder, no estoy pudiendo en este mo no estoy pudiendo en estos momentos. Entonces, ¿tú con qué puedes colaborar? ¿Tú qué puedes hacer?" A la otra persona: "¿Cuánto tiempo disponible tienes tú a la semana para que vengas y ayudes, si tienes tiempo disponible? ¿Cuánto podemos aportar? Revisen su situación financiera, económica, a ver, para recibir aportes entre todos". Si de pronto, bueno, habrá alguna que que persona que no puede lo suficiente, pero pero tratar de decirle que con algo que aporte, pues, eso también va a ser mucha ayuda.
Claro, sí. Sí. Claro, sin duda. Incluso yo he pensado que tal vez, si ellos se llevaran a a mi abuelita, pues, una semana para que vieran, eh, realmente cómo son las responsabilidades, ¿no? Porque, no. Parece fácil, pero no lo es. Entonces, tal vez si ellos se llevaran cada uno una semana y nos rotáramos a a la abuelita por unos una semanitas para que ellos sintieran, o sea, no es lo mismo, eh, desde la distancia ver, la digamos, el toro detrás de la barrera, sino entrar a torearlo para entender que realmente hay necesidades, que hay que estar muy cuidadosos, que ella tiene a ella hay que estar muy pendiente de sus comiditas, de una cosa, la otra, sus nebulizaciones, todas esas cosas que hay que hacerle, te dedican tiempo y sus citas médicas. Entonces, que, no sé, ¿qué te parece si también hiciéramos eso? Muy buena idea esa conversación con ellos, pero también, tal vez plantearles esa idea, ¿qué te parece a ti de que ellos estén con ella una semana cada uno y y ver cómo cómo les va y cómo les parece? Yo creo que ya después todos van a a tener más claro, cómo es la situación
Ujú. Claro. Sí. Claro. Sí. Total.